بس أنا على العكس تمامًا، تمامًا أنا ما اتعمليش أي عيد ميلاد من ساعة ما كبِرت، إحنا بالنسبة لنا أو عندنا مش عارفة في العيلة أو عامةً بأحس إن الأطفال بيهتموا بيهم أكتر من الكبار، يعني يهتموا إن هم يعملوا لك عيد ميلاد وأنت طفل أكتر، فأنا مستغربة إزاي ما حصلش أي عيد ميلاد في طفولتك، وبعدين بالذات عشان أنا عندي توأم.
<laughs> يع أيوه، بالضبط. امم، أنتِ عندِك توأم، آه.
أنا عندي توأم فكانوا بيعملوا لنا يعني ما كانش عيد ميلاد كان بيبقى فرَح، بس وإحنا صغيرين، بس لمّا كبرنا ما ما بقاش أي حد يعبّرنا بصراحة.
<laughs> خلاص بقى عارفة، ساعد نفسك بنفسك يا باشا خلاص، عيش.
آه. لأ أنا بالنسبة لي عيد ميلادي زمان وأنا طفلة ده كان مميز جدًا، لأن أنا عندي زي ما قلت لك توأم ولد، فكان بالنسبة لنا بقى العيد ميلاد ده العيلة بتعزم قرايبنا والجيران، بجد كان بيبقى فرَح بجد، ويزيّنوا البيت وقدّام البيت ويحطوا كراسي قدّام البيت، اللي هو بجد كان بيبقى لأ كان بيبقى احتفال كبير، يعني هو عيد ميلادين في نفس اليوم، فكان بيبقى حاجة كبيرة أوي، مش عارفة بالضبط.
امم. ده الدنيا الدنيا كبيرة أيوه، هو د على فكرة امم، لغاية دلوقتي الأطفال هم اللي بيهتموا بيهم، يعني أنا لمّا بانزل و مثلًا ولاد اخواتي البنات عندهم عيد ميلاد وكده، لازم نحتفل ونبقى بنجيب بقى تورَتْ وحاجات وأ بُصّ، باضّبطهم.
م مضبوط. مضبوط، إحنا عندنا نفس الحاجة برضه لولاد اخواتي.
بقى وكمان لوالدي بنحتفل بوالدي الصراحة، ال ي يعني هو ب لأن والدي بيني وبينه 5 أيّام في ال ف فبارُوح عاملين عيد الم عيد الميلاد بتاعُه في يومُه يعني أنا 1/9 وهو 6/9 بس فب فبنعمل اح يعني
امم. أيوه. إيه ده! كل سنة وأنت طيب ده كان من يومين.
آه، كان من شكرًا.
آه، أنا عيد ميلادي كان من 5 أيّام برضه، بس ما احتفلوش بيا برضه.
كل سنة وأنت <laughs>

ما أنا أ أ زي ما قُلت قبل كده، هُم صحابي اللي كانوا بيحتفلوا بيّا، إنما أهلي عادي بقى، أنا بالنسبة لهم بقى فاهم، كان عادي كنا بنحتفل بعيد ميلاد والدي اللي هو بعدي ب5 أيام، ده كان ده كان الأهم. بُصي هو أنا والدي يستاهل كل خير الصراحة، فعلًا كنا بنحبه جدًا، وكنا بنجيب له عارفة آه، موجود دلوقتي ربنا يخلّيه ويبارك فيه ويبارك في أبهاتنا جميعًا، فكنا بنجيب له بقى كل حاجة بقى على أساس <chuckles> على أساس إن هو عيد ميلادي أنا معاه، ف فالدنيا كانت بتيجي، وكمان آآ، بنت أختي معانا، معايا في نفْس اليوم، أنا وهي مواليد 1/9، فكنا بنحت آه. <laughs>
أيوه، إمم. بالضبط. أيوه، ربنا يخلّيه لك يا رب. آمين. أيوه، فاهمة. إمم. آه، طب حلو ده أوي.
فهي الدنيا عارفة خلاص بقى. كلّه بِعد مشِي ما فيش، أنت دلوقتي في الغربة فعيش بقى واتعامل مع نفْسك.
أيوه، فاهمة. بالضبط. أيوه، فاهمة آآ
آآ بالنسبة لِك أنتِ بقى؟
أنا بالنسبة لي كانوا الناس أنا كنت باقول لك يعني في طفولتي أنا بجد كان بيبقى فرح، ما كانش بس الناس القريبين مننا أو اللي هو صحابنا لأ، كان صحابنا وجيراننا وجيران جيراننا وصحاب أهلي، و <tsk> وقرايبنا والأطفال، بجد كان بيبقى عدد كبير أوي، البيت ما كانش بيبقى مكفّي، عشان كده كانوا بيبقوا جايبين كراسي قدّام البيت، بجد زي ما بيبقى فرح بالضبط كده، بس ده كان وإحنا صغيرين بس، إيه؟
إمم. والله أنا مش مش متخيلها، مش متخيل مش متخيلها.
لأ، إحنا كنا بنجيب تورَت كتير أوي، واللي هو جاتوه وحلويات بقى ونفرش زي بوفيه كده، لإن إحنا كنا برضو أول أطفال وكنا أول توأم في العيلة، فكانوا بالن بالنسبة لنا كانوا بيهتموا بينا أوي زمان يعني.
آه.